อ หมอดูก็พูดกับดิฉันเลย อันนั้นน่ะเป็นการดู ดูหมอครั้งแรกของดิฉันเลย แล้วเขาบอกว่า เนี่ยเกิดมาตั้งอายุเท่าเนี้ย ทำบุญบ้างสิ ไม่ใช่มัวแต่ใช้บุญเก่า
โอ้ อืม
โอ้โฮ หลังจากวันนั้นดิฉันแบบรู้ซึ้งเลย เพราะว่าช่วง 25 มันเป็นช่วงที่รู้ ส ดิฉันรู้สึกว่าชีวิตหนัก หนักจริง ๆ ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าอีก 10 ปีข้างหน้ามันจะหนัก
ค่ะ
ขึ้นเรื่อย ๆ น่ะค่ะ เออ แต่ดิฉันก็รู้สึกว่าตั้งแต่ 25 มาอะ จนวันเนี้ย เออ ดิฉันทำบุญบ่อย แล้วก็แบบ
อืม อืม
พยายามขยันสวดมนต์ แบบเรื่องสวดมนต์อะเพิ่งมาทำช่วงหลัง ๆ นี่เอง
โอ้ ค่ะ อนุโมทนา สาธุ ด้วยนะคะ ที่คุณเจอถาบที่
อืม นั่นแหละ ใช่ ดิฉันก็เลยรู้สึกว่า เออ อย่างน้อยแบบ จากที่ดิฉันเคยวิ่งหนีอะ ถ้าแบบตอนอายุ ยี่บห้า ดิฉันไม่ได้ไปดูดวง แล้วเขาไม่ได้พูดอะ ดิฉันก็คงยังไม่ทำหรอกค่ะ อืม <chuckles>
ค่ะ โอ้ ค่ะ แสดงว่า อ การ การที่คุณเข้า เข้าหาศาสนาค่ะ
คือดิฉัน ใช้คำว่า อืม ๆ ๆ ค่ะ
เชิญคุณเลยค่ะ
พูดต่อเลยค่ะ พูดต่อเลย พูดต่อ
อ๋อ ลืมแล้วค่ะ ลืม ลืมแล้ว
<chuckles> ดิฉันแค่รู้สึกว่า เออ ถ้าแบบอะไรที่มันไม่เจอกับตัวดิฉันน่ะ ดิฉันจะไม่เชื่อหรอก แค่นั้นแหละ
อืม เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะ ไอ้เรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวเนี้ย ดิฉันก็ตั้งแต่ช่วงเบญจเพส หรือว่าโตมามันมีหลาย ๆ เหตุการณ์มากนะคะที่เรารู้สึกว่า มันมีอะไรบางอย่างในพุทธศาสนา หรือศาสนาที่เรานับ ที่เรานับถือเนี่ย มันมีแนวโน้ม หรือเขาเรียกว่าแนวความคิดอะค่ะ ทำให้เราเชื่อในสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น อย่างเช่น เชื่อในเรื่องของการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว การให้ทาน หรือว่าการปล่อยวาง เงี้ยค่ะ เออ เพราะว่ามันก็จะมีช่วงเวลาให้ดิฉันผ่านความยากลำบากมาได้ ก็ด้วยการ เอ่อ การเข้ามาของศาสนา ใช่ ๆ ค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของการ ปล่อยวาง รวมถึงการพบเห็นครูบาอาจารย์ อาจจะมาในแนวของ เอ่อ นิมิต หรือว่าในทางต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถอธิบายได้ค่ะ ทำให้ดิฉันเชื่อเรื่องพวกนี้มาก ๆ เลย เออ ใช่ค่ะ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ทำทาน ให้บุญ อืม ๆ อืม แต่ แต่ดิฉันเชื่อว่า คือจากที่ดิฉันฟัง ดิฉันวิเคราะห์ได้เลยค่ะว่า คุณต้องแบบมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือน เพราะ ว่า <inhales>
ค่ะ ค่ะ
มี มีเซนส์ของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์ ไรเงี้ยค่ะ
โอ้ จริงเหรอคะ? ดิฉันไม่เคยเชื่อเลยจนกระทั่งแบบมาพบเจอเอง แล้วพอคุณคอนเฟิร์มเงี้ย ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะ
ใช่ อันนี้คอนเฟิร์มค่ะ เพราะว่าดิฉันเรียนโหราศาสตร์อยู่ แล้วก็ทุกคนที่
อ๋อ